Che devo dire, marginali perché comunque penso che tutti quanti abbiamo bisogno anche del tempo, no, per elaborare e risolvere i nostri problemi. Okay, e va bene, però dopo un po' di tempo, mhmm, considera un paio di mesi fa ah n all'inizio dell'estate, 'sta cosa, mhmm, era diventata problema per me, e e quindi ho tolto l'impronta <chuckles> e e lì lui l'ha presa malissimo. Malissimo, vuol dire che tu mi vuoi nascondere le cose, ehm, non lo so. Tu che credi di sta cosa? Come la senti? Che c è tossica o no come cosa?
Ah. Capisco. Certo, è vero, è vero. Mh-mh. Ah-ah. Ah, quindi è continuata. Mh, beh, sì. Eh, immaginavo. Assolutamente. Mh.